Hmm. Ano ba, ah, I guess convenient sila, I mean para sa'kin yun yung isa sa mga pinaka main, ah, selling point nila, eh. Lalo na nung unti-unting naglabasan kasi, ah, lalo na kung malaki yung library nung streaming platform. So, ah, mas madali para sa tao at least nung simula na maghanap ng palabas tsaka on demand kasi, 'di ba? So, 'pag may nakita kang palabas na prino-promote tapos nakita mo yung streaming platform it's either, ah, magsu-subscribe ka kung hindi pa or kung naka-subscribe ka na, ah, yehey para sa'yo kasi makapa mapapanood mo na.
Well, oo naman. Mhm. Sabagay, mm. So Mhm. <laughs> Oo nga, 'di ba. So, ano yung mga, ah, ano ba yung mga streaming platform na naka-subscribe ka, puwede bang malaman?
Hmm, sige. Ah, dati halos ilan ba? 4 yata dati. Dati naka-subscribe sa Netflix, sa Prime.
Uy ang dami. Hmm. Mhm.
Sa Disney Plus. Tapos HBO Max.
Okey. Ay talaga? So
Oo, tapos pati, ah, YouTube, ah, tawag dito? Premium.
Hmm. Ano ba yung dun dun sa 4 na ano, na na ano, sub na naka-subscribe ka so, ano yung alin dun yung pinaka nagagamit mo? Like kasi 'di ba parang pare-parehas lang ang ang panonood like, katulad sa Netflix or ayan nga, naghahanap ka ng movies parang ano ba, katulad ka rin ba ng ibang tao na halos nauubos na din yung oras mo kapipili kung ano ba yung panonoorin mo? So, pero ano ano ba yung pinaka nagagamit mo? Is it Netflix or Prime Video, ganyan?
Mhm. Mm. Hmm. Nung kasi ngayon nag ano na ko, eh, nagbawas na ako ng ano, ng subscription, pero dati nung marami pa yung subscription ano, eh, ah, siguro kaya ako nagsu-subscribe sa lahat siguro may dalang excitement. Kasi wow, new thing 'di ba ta's biglang may lumalabas. Tsaka kasi oo, tsaka dati kasi ano oo. Tsaka dati kasi, ah, ah, siyempre let's say may palabas na exclusive, let's say sa HBO.
Oh, okey. Hmm. Ayaw mamo hmm, ayaw mong may ma-miss na movie, ah.